อืม
แบบ <tsk>
ก็
เป็นประเทศ ที่น่าไปค่ะ
ค่ะ ก็ ก็ดีค่ะ ในช่วงหน้าร้อนมันจะ เขาเรียกอะไร พระอาทิตย์ก็จะไม่ตกอะค่ะ ไม่เคยตกมันก็จะสว่างมีเวลา ที่สว่าง ใช่ค่ะ มันก็จะ ว สว่างมาก แล้วก็ ก็ทำให้มีเวลาทำกิจกรรมเยอะมากอะค่ะ อึก ตื่นเช้ามา ก็คือมีพระอาทิตย์แล้ว แล้วกว่าพระอาทิตย์จะตกดินก็ โอ้ 21:00-22:00 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็หรอก เหมือนเราสว่างทั้งวันอะ เออ ค่ะ
อา ค่ะ พระอาทิตย์เที่ยงคืน ค่ะ อ๋อ ดีค่ะ แล้วช่วงนี้แบบ อืม ค่ะ แล้วช่วงนี้พระอาทิตย์แบบตกยังไงบ้างคะ? แบบว่าประมาณกี่โมง? เพราะว่ามันก็ยังเป็นแบบใบไม้ผลิอยู่ใช่ไหมคะ?
อืม เริ่ม ตอนนี้เริ่มตกประมาณ 20:00 เกือบ 21:00 อะค่ะ ถึงจะเริ่มตกค่ะ มันก็เลยยังเหมือนมี เหมือนเรียวยังมีเวลาให้ทำกิจกรรมได้อีกเยอะแยะค่ะ เพราะมันยังสว่างอยู่ อืม สนุกมากแล้วก็ ค่ะ อืม
อ๋อ ดีค่ะ มีเวลามากขึ้น อืม ใช่ค่ะ สำหรับที่ ไทย สำหรับที่ไทยก็ ก็แบบว่า อึ อึ มันไม่ค่อยมีแบบพระอาทิตย์ตกแบบว่า หรือว่า เรียก เรียกว่าไงคะ? แบบช้าเร็วแบบต่างกันขนาดนั้น ส่วนใหญ่ก็แบบแค่ชั่วโมงเดียว ตอนนี้ก็รู้สึกว่า จะตกประมาณแบบ 18:00 กว่า 19:00 ประมาณเนี้ยค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็ยังแบบมีแดดอยู่บ้าง 18:20 ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ ตรงเวลา อือ ค่ะ อ๋อ แต่ว่าหน้าหนาวก็จะรู้สึกว่า พระอาทิตย์ตกเร็วขึ้นนิดหนึ่งใช่ไหมคะ? มีความรู้สึกว่า เอ่อ พระ เหมือนหน้าหนาวจะรู้สึกว่า มืดเร็ว ให้ความรู้สึกนั้น อืม
น่าจะ ห้า ห้าโมงกว่า ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็เหมือนที่ไทยมันเหมือน เรียกว่าไงคะ แบบอากาศอุณหภูมิแบบ ร้อนทั้งปี อาจจะเย็นขึ้นมานิดหนึ่ง พระอาทิตย์ ก็แบบเหมือนไม่ได้ตกต่างกันมาก มันก็เหมือนไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะอะค่ะ ใช่ไหมคะ?
อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ แต่ว่าคนที่นี่ เวลาไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ย เขาบอกว่า "เขาชอบมากเลยนะคะ" เป็นแบบ เป็นเมืองที่มัน มันร้อนทั้งปี แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้ทั้งปี <laughs> เขาว่า ย พราะว่าเขาอยู่ที่นี่แล้ว มัน มันเหมือนมันต้องมีช่วงหนาวที่เขาจะต้องแบบ อยู่แต่ในบ้านเก็บเนื้อเก็บตัว แต่พอ แต่พอเขาไปอยู่ไทยเขาจะบอกว่า "อ๋อ มัน มันอุ่นทั้งปี" เขาใช้คำว่า "อุ่น" <chuckles> แต่สำหรับเราเขาอาจจะใช้ เราก็คือร้อนมาก <chuckles> ร้อนและร้อนมากเท่านั้นสำหรับเรา
อืม ดี ค่ะ <chuckles> แต่ อา ใช่ค่ะ อืม <laughs> ค่ะ ร้อน ใช่ ค่ะ
อืม
ก็สำหรับ สำหรับหนูเองก็รู้สึกว่า แบบ อืม มันร้อนเกินไปนิดหนึ่ง บางครั้งก็อยากให้มันเย็นขึ้นกว่านี้นิดหนึ่ง เพราะว่า แล้วมันร้อนแบบร้อนชื้นด้วย มันจะเป็นแบบเป็นเหงื่อแบบแฉะ ๆ ไม่เหมือนแบบร้อนที่เมืองนอก
อ๋อ ใช่ ๆ
โอเคค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณคุณบ้านมากนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ก็ปกติถ้ามีเวลาว่างในวันหยุด ใช่ไหมคะ? ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านอะค่ะ อาจจะแบบผ่อนคลายตัวเองด้วยการดูยูทูบ TikTok อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ที่แบบอาจจะเน้นไปทางการผ่อนคลาย มากกว่า หรือแบบบางครั้งก็นอนอะค่ะ
ค่ะ อืม คือ อืม ค่ะ ถ้าเป็นวันหยุด คือวันหยุดแค่ไม่กี่วันใช่มั้ยคะ? แค่แบบอาจจะแค่ สองสาม วัน 1-2 วัน ประมาณนี้ใช่มั้ยคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คุณบ้านชอบทำอะไรคะ?
เอ่อ เหมือนประมาณนี้เหมือนกันค่ะ ถ้าเป็นวันหยุดที่เหมือนแค่ไม่กี่วันเนี่ย ก็อยากจะอยู่บ้านมากกว่าค่ะ ไม่อยากจะต้องออกไปไหน ไม่อยากจะต้องออกไปเดินทาง ก็อาจจะแบบมีเวลาสั้น ๆ ก็แค่พักผ่อนอยู่บ้าน ดูหนัง ฟังเพลง
อื้อฮือ อา เหมือน ๆ กันค่ะ
อืม ทำ ข ทำขนม
แล้วคุณ คุณบ้านอะค่ะ คิดว่าแบบในวันหยุดอะค่ะ สามารถแบบใช้เวลาว่างในวันหยุดเพื่อพัฒนา พัฒนาทักษะใหม่ ๆ อะไรได้ไหมคะ?
ค่ะ ได้นะคะ อย่างเช่น อาจจะ ถ้า อ ในช่วงนั้นมีความสนใจเรื่อง เรื่องภาษาก็อาจจะใช้ เอ่อ เวลาสัก 1-2 วันนี้ อาจจะเข้าเว็บไซต์ หรือเข้าลิงก์ หรือเข้าแอปอะไร ไปเรียนเรื่องภาษา หรืออาจจะช่วงนั้น ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นสนใจอะไร อาจจะเช่น อยากทำอาหาร อยากปลูกต้นไม้ อะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะใช้เวลาช่วงนี้ อืม ในช่วงนั้น ๆ ใช่ค่ะ หรือว่าก็อาจจะใช้เวลาช่วงนั้นเนี่ย อ สร้างสัม ความสัมพันธ์กับคนอื่น อาจจะครอบครัว ไป ไปหาครอบครัว ไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัว หรืออาจจะไปหาเพื่อน
อืม ค่ะ อา ดี ค่ะ อืม ก็จะขึ้นอยู่กับความสนใจในช่วงเวลานั้น ๆ อืม ค่ะ ดีค่ะ อา
ที่
ก็คือปกติ ถ้าทำงานวันธรรมดาคุณบ้านก็จะไม่ได้เจอครอบครัว หรือเพื่อนมาก ใช่ไหมคะ? ก็จะใช้เวลาแบบตรงนี้ในวันหยุดกับเพื่อน หรือกับ ครอบครัวบ้าง
ค่ะ ใช่ค่ะ